Guarda, io credo che, mhmm, il problema di fondo, ehm, stia che questo tipo di di piano viene de deciso a livello di Stato, okay, ehm, e lo Stato non è che va a controllare molto come sono messe le scuole sotto tanti aspetti, anche perché se no si rivedrebbero anche un pochino i programmi di studio, perché è vero che è importante conoscere tutta una parte della storia, ma magari se non partiamo necessariamente dal Paleolitico e dagli Assiri-Babilonesi, ma spostiamo un po' più avanti mhmm, okay.
Mh. Vabbè. Sì, però. Vabbè, neanche, mhmm, cioè, pretendere io non capisco ancora che senso abbia imporre a bambini di sprecare energia e imparare delle poesie a memoria quando potrebbero fare tranquillamente cose molto più efficienti e molto più interessanti. Ehm, e come dici tu andrebbero rivisti anche i programmi di studio, che sono un po' datati.
Esatto, quindi ti dico in generale non c'è questo tipo di attenzione. Per quello, ehm, non non è fattibile <chuckles> che, ehm, la le persone preposte si accorgano che, ehm, questa alternanza può essere molto utile, ma non le viene dato il giusto supporto, mettiamo così, perché c'è proprio un disinteresse a livello centrale, di conseguenza, ehm, il miglioramento è difficile.
Infatti non capisco perché portarsela dietro. Cioè, se è un progetto che va oltre quelle che sono le potenzialità purtroppo di questo paese, non capisco perché continuano a trascinarsela solamente per dire: "Noi lo facciamo," però poi se non ha l frutti, se non ha risultati pratici, quello pazienza, lì alziamo le mani e amen. Non capisco questo.
Perché significherebbe ammettere un errore, significherebbe ammettere una falla nel sistema e quindi una debolezza. Di conseguenza non credo che esistano, ehm sono ben pochi coloro che decidono di ammettere questo tipo di di problema e soprattutto, ehm, significa poi creare dei conflitti interni, ehm, dove vai a mettere in discussione magari il ministro dell'Istruzione, ehm, che può dire: "Mh", o il minis il ministro della Cultura in questo caso, ehm, che può dire: "Mhmm, no, ehm, questa cosa l'ho fatta io, quindi va bene così." E il collega, che magari è dello stesso schieramento, piuttosto che affera ehm, avere una discussione anche se non condivide, rimane dalla sul lato dei bottoni, capito, non si non si espone in tal senso.
Eh. Ah, certo. Chiaramente. Si rischierebbe di entrare in una zona diciamo: off limits, sotto questo punto di vista.
Esatto, il problema è che poi di tutto questo ne ne ne fanno, così, ne pagano conto gli studenti che potrebbero avere veramente una grossa opportunità, ehm, di crescita e che invece la vivono come una cosa da fare, un obbligo che va espletato.
A voglia. Mh-mh. Sì, questo sicuramente sarebbe uno strumento che permetterebbe di, mhmm, riprendere e recuperare tanti e tanti ragazzi e magari dargli un futuro completamente diverso.